うん、ふん、うんうん。じゃあ、どうどうサファリもされたって感じ？動物も見たって感じですか？
うん、おんおん。 あ、そうですね、動物も見て、ま、市内も観光して、ま、現地の食べ物食べて、みたいな感じでしたね。<chuckles>
はい。 はい。 はい。 ああ、なるほどなふほど。私も、南アフリカは行ってみたいなってすごく思ってたんですけど、うん、なかなか、なんか、その、まあ、ねえ、さっきおっしゃったみたいに、遠いので、ちょっとなかなか難しいなって思っていて、えっと、お、なんかきっかけあったら、行こう行こうと思って、まあ、未だちょっと行けてない感じですね。はい。はい。
はい。うん、ふん。 あ、ほんとですか。うん、はい。 うーん。 はい。 ああ、そうなんですね。いや、すごくお勧めなので、ぜひ時間があったら行ってください。<chuckles>
あ。 はい。ええ、なんかね、でも、今、海外旅行って、ま、ね、コロナの前とかより、全然なんか値段とかも上がっちゃってませんか？
あの、まあ、いふそうですね、もう、全然もう、しかも、お円安ですし、まあ、全然、なんか損した気分になることも、いたくさんあるんですけど、でも、ま、それ以上の価値を、<chuckles> 感じてます。<chuckles>
はい、はいはいはいはい。 ですよね。 はい。 ああ、ね。うん、そうなんですよね。行くとそう、そう、それはね、全然。私も、結構、海外旅行、行くの好き、あ、海外旅行っていうか、旅行、行くの好きなので、うーむ、ん、それこそ、そうですね、毎年1回ぐらいは、うううん、以前は行ってたりしたんですけど、もう、さいほんと、コロナの後にもう、航空券とかも上がってしまって、なんか、その、安かったこととかを安かったってか、そんな高くなかったってゆうのがあるので、なんか躊躇しちゃうんですよね。やっぱ、ええっていうか、ええヨーロッパに行くのに、こんな値段高いのとか、やっぱそう思っちゃうと、なんか、なかなか行けなくてそうなんですよ。はい。はい。そうそう。そうなんですよ。ま、その、航空券が高いとかゆうのも、もしかして、その、うん、もちろん、円が弱くなっちゃってるせいもあるんだと、うん、と、プラス、ま、コロナのね、あの、やの、影響とかがあるんだと思うんですけど、でも、そうなんですよ、へえ、昔、ええ例えばなんか、そうそう、ヨーロッパだって20万ぐらいでチケットあったよねとか、思ったりすると、なんかね、今、普通に40万とか倍ぐらいで、ええとか思って、行けきんですよね、結構行くのに、ちゅうーん。やっぱり。
はい。 あ、そうなんですね。はい、はい。 うーん。 はい。 いや、そうですよね。はい。 え、しまってるので、全然。はい。 うーん、はい。 ああ、そうですよね、や安い時期知ってると、損した気持ちになっちゃってっていう感じですよね。 ん、はい。 <chuckles> はい。うーん。 <chuckles> いや、そうですよね。でも、ほんとに、あの、格安航空使いまくってます。<chuckles>
はい。 あ、なるほど。
もう、それでなんですけども、腰が痛くて、長距離フライトになると、なので
ええ、ですよね。